Ehm, no. Mhmm, no perché certe volte sono cose così private, intime che, mhmm, a meno che non ci sia mhmm, ma no, sinceramente no. Non pre preferisco davvero far come se non non mi avessero detto nulla, come se io non sapessi niente; però è brutto comunque, e e poi aspettare che invece sia la persona, no ad aprirsi even nell'eventualità ne ne avesse bisogno.
Okay. Eh sì, eh sì. Ma, mh
In compenso vorrei andare a dare una testata a chi mi ha detto questa cosa, perché ne ne vivevo tranquillamente senza saperlo.
Eh esatto, esatto, è proprio e e esatto, ma ma è proprio uno sport del gente, cioè proprio una una cosa a cui non riescono a fare a meno, perché loro in questo modo sfogano un certo tipo di frustrazione che hanno dentro, se no che motivo ci sarebbe di parlare una persona di cui non ti frega nulla. Cioè, fino a quando non ti fa niente di male a te, che motivo c'è di pe spettegolare sulla vita di una persona X, o sbaglio? eh
Esatto, poi poi e cioè, la maggior parte le volte sono davvero delle storie così assurde che secondo me sono inventate di sana pianta da qualcuno molto più furbo di quello che l'ha che poi l'ha l'ha divulgato. Quindi
Sì, sì. Sì, vengono romanzate magari, un po'.
Sì brava, magari c'è una base di verità e poi dopo c'è c'è tutta una storia ricamata sopra, ecco. Quindi faccio bene allora a non dar seguito, a ad allontanarmi.
Sì, sì, sì. Certo. M ma sì, ma beh mi interrompi proprio sul nascere la cosa secondo me, cioè quando qualcuno viene a raccontarti sai che quello quell'altro, se se è soprattutto di tua conoscenza, cioè, non l eh, difficile dire "magari non voglio saper niente." <chuckles> Cioè ne senso, non so se s mhmm, boh. Cioè sempre bene sapere, però fino a che punto? Ecco questa è la verità. Non lo so.
Mh. Ti ringrazio molto davvero, sono contenta che quindi la pensiamo allo stesso modo e che faccio bene. <chuckles>
Mh. Quindi come ehm, come pensi di fare adesso? Come pensi di affrontarla?
E penso di far così, cioè di stroncare sul nascere, basta. Io non ne voglio sapere. Sì, sì, sì, sì, continuo a fare come ho sempre fatto, ehm
Davvero? Okay. Beh ci vuole carattere comunque per stroncare sul nascere una persona che inizia.
Sì poi poi magari mi perderò anche tante belle discussioni, che vedo che invece intrattengono le persone, però
Animal eh sì, sì, intrattenimento puro il gossip, Canale 5. <chuckles> Dai, grazie comunque. Bella
guarda ne faccio a meno. No grazie a te per avermi ascoltato, grazie mille.
gr bella chiacchiera, grazie buona giornata. Ciao.

Però, ehm, ti spiego meglio. Io, ehm, mi sono trasferita in una città, ehm, dove non sono nata e cresciuta, per cui ho dovuto ricostruirmi delle basi, ehm, delle relazioni, ricostruire, mhmm, la fiducia, no, nei confronti di persone, perché un conto è se sai co ti conoscono, conoscono la tua famiglia, ci ci si è cresciuti insieme, no, più o meno, ehm, ci si conosce, no,, quindi aspetti positivi e negativi. Ehm, un altro conto invece, è trovarsi così nella mia situazione e io davvero ho fatto fatica, perché ogni volta che, mhmm, magari conoscevo una persona e poi ne arrivava un'altra che invece me la screditava, ehm
Okay. Certo. Eh, sì. Cer Certo. Eh sì, eh sì. Oka eh sì ah, okay, ma okay, ma p che motivo ha, cioè s mhmm, di screditare la gente alla fine? Cioè, che motivo c'è?
Ma che ne so? Ma non lo so che motivo c'è, però io appunto siccome non le persone non le conosco, sto imparando a conoscerle, e non so, uhm, se fidarmi del giudizio delle persone oppure se invece cioè, che che poi è quello che io preferisco fare, crearmi u una mia idea delle persone.
Eh. Cod la eh, sì. Eh certo, certo. Certo, ehm, non
E però è è ovvio che mi spiazzano, no, certe informazioni.
Eh sì, certo, certo. Eh, lo so, ma, mhmm, te ti fidi più delle persone ti fidi più delle persone coinvolte, oppure delle persone, diciamo, che ve a cui viene detto qualcosa?
Ma io in generale mi fido delle persone, punto. Per cui, fino a quando non c'è u un episodio che invece faccia venir meno la loro fiducia, ehm, per me sono sono delle be tutte delle bellissime persone.
Okay, pure io Okay, okay. Eh, lo so
Ehm, quindi io do do tempo a tutti quanti e, mhmm, parto sempre positiva. E però poi vedo che ci sono invece altre persone, che arrivano lì e e ci tengono forse a a: "Oh, ma lo sai che in realtà c'è questa cosa? Lo sai che quello lì in realtà è è" capito? Ehm.
Eh sì. Eh sì. Ma ma che cos'è? È uno sport è uno sport che mo molto spesso la gente attua, questa roba qua.
E magari lo fanno in buona fede, eh.